Ok, e aí eu só pego e meio que abro essa essência no meu quarto, ou preciso eu passar em algum lugar específico.
Você se você tiver um umidificador vai ser melhor, tipo, sabe aqueles umidificadores? Que você coloca uma água e pinga os óleos essenciais ele fica jogando uma fumacinha?
Ai sei. Uhum.
Então, eh, pode ser interessante.
É eu não tenho mas pode ser interessante sim.
É, pode ser, é um investimento, assim, que você vai fazer, né?
Para o ambiente. Exato, é um investimento para o meu sono, né? <chuckles>
É, eu acho que vale a pena, que que você acha?
Não, é verdade, inclusive vou dar uma pesquisada, né, nos preços, para justamente ter ali uma ideia de quanto que seria e tudo mais, mas olha, a princípio deve ser super acessível, então eu acredito que seja um investimento que vale a pena.
É não é muito caro não, acho que você consegue comprar tipo por uns 12.00 €, 20.00 € no máximo, um pequenininho mesmo só para o seu quarto.
É, olha. Sim, exato, e o meu quarto, assim, ele é grande mas nem tanto, então <chuckles> acredito que um pequenininho ali já, já resolva, né, já dê conta.
Aí, tá vendo boa. Ótimo então, então faça isso.
E olha, muito obrigada viu, muito obrigada pelas dicas, pela conversa, eu gostei bastante e foram muito úteis, eu vou tentar já começar a implementar, assim, na minha rotina pra justamente o meu sono dar uma melhorada. <chuckles>
Imagina.